मैं बार-बार दूसरों से अपनी तुलना करने लगता हूँ जिससे मुझे लगता है कि मेरे अ, काम पे भी असर पड़ता है और ऐसा होता है कि अ अ, मैं मैं ये समझता हूँ कि मुझे नहीं करनी चाहिए तुलना लेकिन अ, अक्सर मैं देखता हूँ कि अ, जब भी मैं मुझसे कोई बेहतर काम कर रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि मैं इतना बेहतर कैसे अ, नहीं कर पा रहा हूँ और मैं बार-बार इसी अ, स्थिति में पहुँच जाता हूँ कि जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा तुलना कर करने लगता हूँ, कि अ, कुछ काम है और वो अच्छे तरीक़े से कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि अ, हाल-फिलहाल में कि मुझे बहुत ज़्यादा अ, चिंता होने लगी है इसके बारे में और मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा हूँ और इसका ये भी असर है कि मैं इस स्थिति में अ, खुद को समझाना या फिर उस तरीक़े से आगे बढ़ना किस तरीक़े से इसको स्वीकारूँ य या अपनी लाइफ़ मे मतलब अपनी ज़िंदगी में किस तरीक़े से इसको ढालूँ कि मुझे अ, असर ना प अ, मतलब आए इस चीज़ का लेकिन अ, मैंने देखा है अक्सर कि अ, जब भी मैं अ, अपने से बेहतर कोई इंसान देखता हूँ या फिर मतलब म मुझसे कोई बेहतर कर रहा है, तो फिर मुझे अक्सर मैं वहाँ पे तुलना कर करने लगता हूँ और अपने आत्मगलानी में या फिर अपने ही अंदर पहुँच के ये बार-बार ये सवाल करना खुद से कि मैं इतना बेहतर क्यों नहीं हूँ। और ये चीज़ों से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ और अपनी खुद की जो क्षमताएँ हैं उनको भी मैं ठीक से नहीं अ, निकाल पाता हूँ, नहीं समझ पाता हूँ कि मेरी क्या क्षमताएँ है? मेरी क्या ताक़त है? तो मुझ मैं इसको कैसे मतलब स्वीकारूँ और इससे कैसे आगे बढ़ूँ?
जी, जी, बिल्कुल मैं आपकी समस्या ठीक तरह से समझ पा रहा हूँ। अ, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि तुलना करने की आपकी आदत है, तो किन क्षेत्रों में या किन परिस्थितियों में ये तुलनाएँ सबसे ज़्यादा होती है आपके केस में? जी।
अ, मैंने अक्सर ऐसा देखा है ये काम के अ, मतलब अ, काम के सिलसिले में ही बहुत ज़्यादा होता है कि मुझसे बेहतर कोई काम कर प अ, कर पा रहा है, दफ़्तर में मुझसे कोई बेहतर अ, चीज़ें कर पा रहा है। अगर कोई को ए एक काम 2 लोगों को मिला या फिर पूरी अ, मतलब अ, टीम को मिला और वहाँ पर कुछ लोग आगे आकर मुझसे बेहतर कर पाएँ। तो मैं खुद से ये सवाल करता हूँ कि मैं क्यों नहीं हूँ उस जगह पे? और उनमें क्या और अ, मतलब उनमें वो ऐसा क्या कर रहे हैं, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ और मतलब फिर मुझे लगता है कि हम दोनों बराबर ही तो हैँ, फिर मेरे से बे बेहतर कैसे कर पा रहे हैं वो। अ, मुझे लगता है कि ये तुलना अ, अक्सर काम के ही सिलसिले में होती है और कोई ऐसा मैंने अ, नहीं देखा है कि मैं कुछ कहीं और तुलना कर रहा हूँ, काम के सिलसिले में ये अक्सर बहुत ज़्यादा होती है। हालाँकि अगर मैं 1-2 बार की बातें याद कर पाऊँ तो म अ, मतलब अ, ये मेरी आदत रही है अ, तुलना करने की, जब मैं अ, घर पे भी होता हूँ या फिर मैं दोस्त-यारों में होता हूँ कि हम कहीं अ, कसरत कर रहे हैं तो वो अ, बेहतर तरीकें से कर पा रहा है कुछ अ, मतलब अ, कसरत या फिर वो अपनी अ, मतलब अपना शरीर ठीक से बना पा रहा है और मैं नहीं बना पा रहा हूँ, तो फिर मैं अपने अंदर ही इस चीज़ में रहता हूँ कि ये कैसे कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ? लेकिन फिलहाल वो चीज़ नहीं होती है, अभी ये काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा होता है।
हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी। जी, जी, बिल्कुल। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी समस्या अ, ये भी बताइए कि आप चूँकि आप कुछ क्षेत्र में चुलना तुलनाएँ करते हैं, जैसा आपने बताया काम के सिलसिले में, तो आप अपने काम में ऐसी क्या उपलब्धियाँ या ऐसी क्या क्षमताएँ विकसित करना चाहते हैं, ताकि आप अपनी तुलनाओं को कम कर सकें या अपने आप को तुल तुलनात्मक रूप से बेहतर देख सकें? जी।
अ, जी, जैसे मैं देखता हूँ कि मैं काम करता हूँ अ, मतलब अ, बेचने का काम है, मतलब सेल्स का काम है हमारा, तो उसमें मेरे कुछ अ, जो साथी हैं वो बेहतर संबंध बना पाते हैं और अ, अपना काम बेहतर तरीके से निकलवा पाते हैं या कोई भी सामान बेच पाते हैं। लेकिन अ, मैं मुझ मतलब मैं कर मैं भी पाता हूँ, कई बार मैं भी बेहतर करता हूँ। अ, लेकिन अ, जब वो बहुत ज़्यादा बेहतर करने लगते हैं और मेरा कुछ ज़्यादा ही अ, टाइम से ख़राब होने लगता है या फिर मैं उ उतना नहीं कर पाता हूँ तो मुझे लगता है कि कहाँ कमी है। अ, मैं मतलब मैं कर तो मैं भी पाता था, पहले मैं भी कर लेता था लेकिन अभी ये कैसे बेहतर कर रहे हैं और किस तरीके से ये संबंध बना रहे हैं या मतलब अ, कोई भी अ, उनको अ, उनके पास कोई भी आ बार-बार वो अ, लौट के क्यों आते हैं, जो अ, ग्राहक हैं, मेरे पास क्यों लौट के नहीं आ पा रहे हैं, तो वो तुलना बहुत ज़्यादा होने लगी है आजकल।
हुँ, हुँ। जी, जी, जी, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ और ये कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप हर चीज़ पर अगर तुलना करने लगे, तो अपना आत्मविश्वास भी बहुत कमज़ोर होता है। अ, ये बताइए कि आपने अभी तक जैसा आपने बताया कि काम में आप अक्सर तुलना करते हैं, तो क्या इन तुलनाओं में कभी आपने खुद को बेहतर पाया है या खुद को अधिक सक्षम महसूस किया है? अगर आपने कभी तुलनाओं में अपने बारे में कुछ अच्छा महसूस किया हो, तो इस अनुभव के बारे में भी बताइए? जी।
अ, तुलना करके मैंने कभी ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस तो नहीं किया है क्योंकि अ, जब मैं बेहतर कर रहा होता हूँ, त तब मैं तुलना नहीं करता हूँ किसी से कि वो मेरे से कम हैं। अ, लेकिन अ, जब मैं बहुत ख़राब कर रहा होता हूँ, तब तुलना का स वो समय होता है कि जब मैं तुलना बहुत ज़्यादा करता हूँ। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो नहीं अ, मतलब अ, तुलना करूँगा और इसमें होता ऐसा ही है कि अ, जब मैं ये चीज़ें करता हूँ अगर मैं उस टाइम पे अगर तुलना करूँगा कि अ, जब अ, मुझे अ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ तब तुलना करूँगा, तब तो मुझे अ, अच्छा लगेगा ही, लेकिन उस समय मैं नहीं करता हूँ। और अ, इसके जो अ, विपरीत है कि अ, जब मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ और तब तुलना करूँगा, तो मुझे अक्सर ख़राब ही लगता है, कुछ अच्छा ए इतना अच्छा नहीं लगता है मुझे तुलना करके, मैं अपने ही अंदर अ, उस मैं ग्लानि में या चिंता में चिंतन में चला जाता हूँ। जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगता है कि अ, मैं कहीं पीछे छूट रहा हूँ या फिर मेरे से हो नहीं पा रहा है, कहाँ कमी है? यही चीज़ें अ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं।
हुँ। हाँ जी। जी। हुँ, जी, जी, जी, बिल्कुल, मैं आपकी परेशानी समझ पा रहा हूँ। अ, मेरा अंतिम प्रश्न, क्या आपने जिस जब आप तुलना करते हैं तो क्या आपको ये भी महसूस होता है, कि कोई आप आपको किसी तरह का समर्थन या किसी से किसी तरह की सहायता मिलती तो आपकी स्थिति बेहतर होती? क्या आप या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगले इंसान को के पास कुछ ज़्यादा सुविधाएँ हैं इसलिए वो बेहतर कर रहे हैं तो क्या आपके आकलन में कभी ये बातें भी निकल कर सामने आई हैं?
अ, हाँ, मतलब मुझे ऐसा अ, अक़्सर लगता है कि अगर मैं जो तुलना कर रहा हूँ उसमें अगर अ, मेरी कोई मदद कर दे या फिर मैं अ, बता दे या फिर मैं अपने अ, जो तुलना का जो विचार है मेरे अंदर जो चल रहा है लगातार मैं जो तुलना कर रहा हूँ, वो अगर मैं किसी से साझा करूँ अ, तो शायद अ, मैं इतना नहीं करूँगा। और पर मुझे कभी इतना कुछ अ, कोई मिला नहीं कि जिससे मैं ये अ, साझा कर पाऊँ या फिर मुझे अ, समर्थन मिले। हालाँकि मुझे लगता है कि अगर मैं जिस अ, जिस समय मैं तुलना करता हूँ उस समय मैं किसी को बता दूँ तो अ, ये बेहतर अ, एक उपाय हो सकता है मेरे लिए और मुझे समर्थन भी मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा इस वज़ह से भी लगता है कि अ, 1-2 बार अ, मैंने ऐसा देखा है हाल-फ़िलहाल तो नहीं बहुत समय पहले की बात है कि जब मैंने, इस अ, विचार में वहाँ बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा सोचने लगा था और अपने ही अंदर अ, मतलब मतलब इत इतना हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा करने लगा था और इसकी वज़ह से मैं काम पर भी ठीक से नहीं ध्यान दे पा रहा था। तो मैं जब मैं अपने दोस्त से बात की इसके बारे में कि मैं ये तुलना की अ, तुलना की भावना में हूँ या मैं बहुत ज़्यादा ये सोचता हूँ कि लोग मुझसे बेहतर क्यों हैं और मेरे से बेहतर काम क्यों कर पा रहे हैं? तब अ, जब मैं ये चीज़ बता पाया और अ अ, और अ, उसने भी थोड़ा बहुत अ, मतलब समर्थन दिखाया कि आप थोड़ा-सा इतना ना सोचिए या फिर दोबारा करने का प्रयास कीजिए उसको, ठीक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा मतलब ठीक अच्छा महसूस हुआ कि मैं नहीं अ, उतना तुलना की भावना में गया या फिर मुझे उतना असर नहीं की वो तुलना करना।
हुँ, हुँ। जी। जी, जी, जी, जी, बिल्कुल, मैं आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को बताया मैं भी पूरा पूरा प्रयास करूँगा कि आपको अच्छी तरह से आपकी सहायता कर सकूँ इसमें। अ, मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ महसूस हुई वो ये कि आप तुल आप तुलना करने को लेकर आपको कहीं न कहीं अपने नज़रिए पर काम करने की आवश्यकता है। किसी से तुलना करना अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप किसी से तुलना करके स्वयं को किसी तरह से कमतर आँके या छोटा समझें, तो ये कहीं न कहीं इस एक नकारात्मक नज़रिया है, जिससे हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। तो इसमें मेरे लिए मेरे पास आपके लिए 2 सुझाव हैं। पहला, कि जब आप किसी तरह की तुलना करें, तो ज़रूर इसमें देखें कि अ, आप इसको अ अपने आप को कम आकने की बजाय इस बात पर अ, गौर करें कि ऐसी क्या खूबियाँ अगले इंसान में हैं, जिन को आप अपना सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने कार्यों में कुछ बदलाव लाकर आप उन उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं जो अगले इंसान ने प्राप्त की है। तो अगर आप इस तरह से चीज़ों को देखेंगे तो कहीं न कहीं वो जो तुलना आपकी तुलना की आदत है वो कहीं न कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इस चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए, आप जब भी कभी किसी से तुलना करें तो उसको विश्लेषणात्मक ढं ढंग से एक कागज पर या कॉपी-पेन पर कॉपी-पेन की मदद से आप उन चीज़ों को, उन बिंदुओं को लिख दें, जहाँ पर आपको लगता है कि अगले इंसान ने आपसे बेहतर की या कुछ ऐसी बातें जो आप अगले इंसान से सीख सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो विश्लेषण आपको अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता देगा। उसके अलावा मेरा ये भी मानना है कि इसका एक आप जब भी कभी आप अपने जीवन में जैसा आपने बताया कि जब आप कुछ बड़ा उपल अ, हासिल करते हैं या कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलती है तो उस स्थिति में आप अ, तुलना नहीं करते और आप इस बात को लेकर भी अ, आप इस बात को भी जानते हैं कि अगर आप तुलना करेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। तो मुझे लगता है जब आप छोटे-छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करें, चाहे वो लक्ष्य छोटे हों या बड़े, आप खुद को शाबाशी ज़रूर दें और उसे सेलिब्रेट ज़रूर करें। सेलिब्रेशन से मेरा मतलब बहुत बड़े स्तर का की का कोई उत्सव या कोई सेलिब्रेशन नहीं है, मगर अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इन खु खुशियों को बाँटे और अपनी खुशियों पर बराबर खुश हों, इससे कहीं न कहीं आपको प्रोत्साहन मिलेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा और आपके जो विचार हैं वो अधिक सकारात्मक होंगे। तो मुझे लगता है अगर आप इन 2 इन दोनों ही नी नीतियों को अपनाएँगे तो आपकी तुलना से आपका फ़ायदा ही होगा। इसके अलावा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़रूरत से ज़्यादा तुलना करना भी कहीं न कहीं मुझे लगता है आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ अ, नाइंसाफी है। इसीलिए कई बार अ आप कुछ चीज़ों में दू तुलना करने की बजाय दूसरों को अ, दूसरों का को आपको प्रोत्साहित करने के के बारे में सोचें। जहाँ पर आपको लग रहा है अगले इंसान ने बहुत अच्छा किया है, वहाँ पर कई वहाँ पर हर बार अपने आप को उस तस्वीर में लाने के बजाए आप ज़रूर ऐसा सोचें कि आपको उस इंसान से जाकर बात करनी चाहिए, उसकी खुशी में शरीक होना चाहिए, उसे बधाइयाँ देनी चाहिए। ऐसे अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका विचार बिल्कुल एक नए आयाम में जाएगा और आपको वो तुलनाएँ आपकी वो बिल्कुल अ, आप कह सकते हैं एक सकारात्मक रूप ले लेंगी। और जैसा आपने किया भी है, कि ऐसी स्थितियों में अगर आप कोई चीज़ें ज़्यादा परेशान करें तो आपने अपने दोस्त से बात की उस और आपको अच्छा भी महसूस हुआ, तो मेरी ये सलाह हमेशा रहेगी कि जब भी कभी स्थितियाँ ऐसी गंभीर हों आप क अपने दोस्त या अपने निकट के परिवार वालों से, जिनसे आप अच्छा महसूस करते हैं बात करके उनसे बात ज़रूर करें और अपना आत्मविश्वास, हमेशा बनाए रखें, तो मेरी यही सलाह है आपको। जी।
जी। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, आपने जिस तरीके से मुझे सलाह दी मुझे लगता है कि अगर मैं इस पर अमल करूँगा तो ये चीज़ मेरे लिए मददगार होगी और मैं ठीक से उभर पाऊँगा इस चीज़ से, धन्यवाद।
जी, मुझे खुशी हुई कि आपको मेरी सलाह पसंद आई और आगे भी अगर आपको कभी कोई आवश्यकता हो, तो मैं यही आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ और मुझसे संपर्क करने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद।